Ah, gusto ko lang po sanang humingi ng payo. Kung ano bang dapat kong gawin, ah, kasi ah, sobra 'yong pagna-nap ko sa hapon, kaya sa gabi nahihirapan na akong matulog. Ah, ano kaya 'yong puwede kong gawin para manlang ah, madali akong makatulog sa gabi?
Mm.
Hmm.
Okey so ah, napakahirap talaga na malagay sa sitwasyon na 'yan 'no? Specially kung sobrang haba ng tulog mo sa hapon tapos sa gabi hindi ka na makatulog, pero bago kita bigyan ng payo, ah, matanong ko lang, ah, ga'no kadalas, saka ga'no katagal mo na ginagawa na 'yong sobrang nagna-nap ka sa hapon tapos sa gabi hindi ka nakakatulog? Ito ba'y ah, usual o nitong this past past few days or past few months lang nangyayari sa 'yo?
Totoo. Mm. Ah, so nag-start kasi siya, ah, no'ng, may trabaho ako night shift. And then siyempre dahil nga night shift 'yong trabaho ko, ah, natutulog ako ng tanghali. So mga 2 to 3 hours 'yong tulog ko no'n past, na trabaho ko, and then no'ng nag-resigned ako, parang kasi 'yon na din 'yong naging routine nang naging schedule na din naging body clock na. Ah, so, parang hanggang ngayon na, nadadala ko siya, ah, minsan natutulog ako ng from ah, 11:00 nagigising ako ng 2:00 So parang hindi na talaga siya nap, sleep na talaga siya. So pagdating ng gabi, hirap na akong makatulog, ah, to the point na umaabot na ako ng mga 12:00 midnight hanggang minsan mga 2:00 AM ganyan. Dahil hirap na talaga akong matulog. Siguro dahil nga do'n nga sa masyado akong, ah, 'yong body clock ko hmm, nadala ko na siya na last na trabaho ko is, ano na talaga ako mga 1:00 AM na ako natutulog, ayan so, hirap ako ngayon, paano kaya paano ko kaya i-a-adjust?
Mm. Mm. Oo. Oo. So, sige bago ko sagutin yung, ah, mabigyan kita ng payo tungkol dun sa problema mo, so may itatanong uli ako sa'yo. Ah, 'di ba sabi mo nagwo-work ka dati, before, sa work from home? So, sa gabi gising ka, tama? Tapos sa umaga
Hmm. Mhm. Oo.
Ah, i dun ka nag-start. Anong anong oras ka nakakatulog sa umaga?
Ah, dati mga around 11, 'yon talaga. 11 kasi ano, eh, ah, actually yung dati kong work kasi ang schedule ko is 12 to ay, 6-12, and then matutulog kami no'n, mga around 1 na, ganiyan. Tapos gigising kami ng 5 hanggang 8. So, gising ako no'n mga tapos may activities pa ako, 11 na ako makakatulog hanggang 3, ganiyan or 4 gano'n ako magigising, tapos work ulit. So, nadala ko ngayon siya. Nabawasan naman kasi nag-adjust siya ng from 11 to 2, dun ako natutulog talaga, hanggang ngayon.
Oh. Hmm, okey. Pero ngayon, ano na, hindi ka na hindi ka na work from home? Ano yung trabaho na meron ka ngayon?
Mm. Ah, ngayon, ah, freelancer na so, nasa 'kin naman na 'yung oras ko, so
Ah, so flexible time?
Mm, flexible time pero hindi pa rin talaga maiwasan kasing matulog nga, sa, ah, tanghali kahit pang-umaga na minsan 'yong, ah, ako nag-tatrabaho. Pero pagdating kasi talaga ng 11 or 10 ganiyan, alam mo 'yong katawan ko talaga na gustong-gusto niya talaga ma matulog na sa mga gano'ng oras. Oo.
Oo. O Oo. So naku, napakahirap talaga ng, ah, ganiyang, ah, klaseng, ah, sitwasyon, 'no, kasi, ah, unang-una kailangan talaga natin ng sapat na tulog, although nakapag-nap ka naman, kumbaga mahaba 'yung sobrang nap na nga 'yong sa hapon, eh, so sa gabi nahirapan ka matulog. So 'yung maipapayo ko sa'yo, is magkaroon ka talaga ng ano, um, time management 'no. So may goal ka dapat na dapat sa ganitong oras, ah, kailangan sa gabi ganitong oras makakatulog ka na, kasi kapag unti-unti mo, gradually, hindi naman biglaan 'di ba, so unti-unti siguro pa paikliin mo na lang 'yong tulog mo ng ng na pag-nap mo sa hapon like mag-ano ka ng alarm clock, kasi siyempre hindi rin na naman natin maiiwasan na, hindi antukin. Specially kung 'yon 'yong nakasanayan mo, 'di ba? Pero, siguro baguhin mo na 'yung ano, 'yung, ah, body clock mo, 'yun, so pag-aralan mo 'yung 'yung timing, saka 'yung
Mhm. Tama. Tama.
Yung, ah, oras ng pag-nap mo sa hapon, ah, siguro mag-set ka ng alarm clock na siguro mga 1 hour, 30 to 30 minutes to 1 hour lang 'yong nap natin sa hapon para at least pag gabi makakaramdam ka ng antok kasi kapag ang nangyayari kasi 'pag hindi ka nakakatulog ng ng tama anong oras nakakatulog ka ng mga madaling araw na. Tapos minsan di ba nagigising ka rin ng maaga na nararanasan yun ng iba, eh, yung mga kakilala ko na parang, ah, madaling araw na sila natutulog tapos ang aga pa rin nilang magising so ang nangyayari hindi na sila nagiging productive kasi pag kulang kasi tayo sa tulog, ah, alam mo yung isip natin na naapektuhan din kasi yung mental health natin no, yung focus natin. So hindi na tayo nagiging ganun kasigla yung enerhiya natin sa katawan hindi na ganun ka ka kalakas so ang nangyayari hindi na, hindi na tayo nagiging productive kasi hindi natin na ma manage yung yung ano yung, ah, body clock natin in terms of sleeping yung pagtulog natin yan yung nagiging karaniwan specially yung nag nag transition ka na na usually na na dati natutulog ka ng araw tapos sa gabi saka ka gising so pag nag-transition ka into, ah, kumbaga parang a different time zone ang nangyayari naaapektuhan talaga mostly nagkaka stress pa nga tayo nagkakaroon tayo ng anxiety pag hindi natin maayos yung yung tulog natin.
Mhm. Oo. Oo. Alam mo totoo. Actually napapansin ko nga, gaya ng sabi mo kanina, na parang 'yong friend mo. Ah, gano'n din sa 'kin, eh, na, um, siyempre, ah, baliktad nga, eh. Kapag, ah, late ako nagising maaga din naman akong na, ah, late akong natulog, ah, maaga akong nagigising. And then ga parang ang pakiramdam ko na sa maghapon, parang pagod na pagod, ganiyan. Ang iniisip nalang 'yong tulog, ah, 'yong 'yong utak ko wala nang, ano, wala ng laman parang nakalutang na lang siya. So gano'n 'yong nararamdaman ko 'yong lutang kumbaga. So parang hindi na talaga ako nagiging productive dahil nga hindi sapat 'yong tulog ko sa gabi, kasi napapasobra talaga sa tulog sa hapon, mm. <clicks tongue> At saka isa pa siguro 'yong factor is, ano kasi, ah, ah, may ano din ako habit kasi ako <chuckles> minsan sa gabi na, ah, sa hapon na magkape. So isang factor din siguro 'yon, mahaba 'yong nap ko, and then nagkakape, ganiyan. So nagiging mas active talaga 'yong mind ko, mm.
So 'yon. Oo. Oo. Oo, tama, oo. O Mm. Hmm, okey. Mm. So, ah, wala namang problema kung magkape, 'no. Kaya lang siyempre maging mindful din tayo do'n sa dami ng iniinom nating kape. Kasi minsan kasi, ah, sa sobrang ano natin na para hindi tayo antukin or minsan stress reliever din kasi ang kape, eh, para do'n sa ibang tao. 'Yon lang 'yong ano nila, siyempre lalo na kung nagtatrabaho sila to keep them stay awake. So umiinom sila ng kape. So siguro, ah, limitahan na lang natin 'yong pag-inom ng kape. Kung sa tingin mo napapadami na or pwede mo na m pwedeng mag-isip ka naman ng alternative sa kape like 'yong mga, siguro may mga nabibili naman na may mga good nutrients katulad no'ng mga herbal drinks, 'no, na makakabuti rin sa sa iyong katawan, at the same time, mare-regulate din 'yong 'yong, um, ano ng pagtulog mo. Kasi mayro'n, 'di ba, may mga supplements na nakakapagpahimbing ng tulog. So 'yon. So siguro i-divert mo na lang or maghanap ka ng alternative, 'no. Kasi 'yong kape isa din 'yan sa mga nakakapagpigil para makatulog tayo ng mahimbing. Like instead of kape, siguro mag milk ka nalang? Huwag 'yong milk tea, ha. 'Yong mga milk na may may mga may mga malunggay leaves, may mga alam mo 'yon, 'yong mga herbal na maganda 'yong, ah, nutrients niya n na binibigay sa ating katawan. Oo.
Mm. Mm. Mhm. Oo, puwede nga 'yon, 'no. Ah, actually na-try ko na din naman minsan na, ah, ayun nga, uminom ng gatas, ganiyan. Pero hindi kasi palaging gano'n talaga na nakakatulog agad. So siguro nga, okey siguro 'yong nabanggit mo kanina na bawasan 'yong oras ng pagtulog, ah, 'yong, ah, alarm clock, mag mag-set ng alarm kung ilang oras lang 'yong puwede kong i-nap, ganiyan. Ah, aki ano din, eh, ma malaking din epekto siguro minsan din 'yong stress dahil madami din akong iniisip kasi minsan ka parang dahil nga freelancer, ganiyan. So hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng trabaho pa or so madami akong iniisip lalo na 'pag gabi, ganiyan. So parang ang hirap din kasi minsan na 'yong stress nga na may trabaho pa ba ako pagkatapos ng project na 'to, gano'n. So parang madaming talagang factor din talaga.
Oo. Hmm, mm. Oo. Mm. Oo. Saka isa pa 'yong maipapayo ko din sa 'yo 'yong alam mo 'yong mag-exercise ka. Kasi minsan kasi 'pag nage-exercise tayo, ah, napapagod 'yong katawan natin. Kumbaga 'pag napapagod 'yong katawan natin, ah, for example, do'n sa inaantok ka. Halimbawa, 'yong na 'yong kung saan m hapon, 'di ba, afternoon, ah, medyo inaantok ka napapahaba 'yong tulog mo. So try mo kayang mag-exercise do'n sa sa araw sa oras na 'yon para pagdating ng gabi kasi ganiyan 'yong ano, eh, 'yan 'yong nakita ko do'n sa isang kakilala ko din na may problema din sa sa pagtulog. So ang ginagawa niya para, ah, humimbing 'yong tulog niya sa sa gabi, so nag-e-exercise siya, na ginagawa niya sa routine niya every day is to make sure na nag-exercise siya, nagwa-walking siya, ah, minsan nagme-meditate pa nga siya, eh. Kasi malaking tulong talaga sa kaniya 'yon para ma maibalik 'yong dati at, ah, hindi siya masyadong, ah, mahirapan sa pagtulog ng gabi at siyempre binawasan niya 'yong pag-nap niya sa hapon.
Mhm. Mhm. Puwede ka ko nga rin gawin 'yon, 'no, 'yong pag-e-exercise, ganiyan. Para at least mapagod 'yong katawan pagdating sa gabi, ah, tulog talaga, ayan. Oh, okey nga 'yon na, ano, na payo n'yo, oo. Malaking tulong 'yon sa akin, mm.
Mm. Ayan. Oo, so Oo. So kung hindi pa rin so puwede rin namang, ano, kung tuloy-tuloy pa rin 'yong problema mo do'n, so puwede kang magpakonsulta sa mga propesyonal or doctor na puwedeng mas makatulong sa sa kalusugan mo.
Ayan.
So s ayun. So sana na na mara maganda 'yong naipayo ko at mai-apply mo sa sarili mo.
Maraming salamat!